हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का यहाँ का टॉपिक है कि आपका सबसे पसंदीदा खाना कौन-सा है? तो इस विषय में आप मुझे कुछ बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है?
जी मैडम। अ, जी मैडम मुझे तो खाने में अ, बिरयानी बहुत पसंद है।
अच्छा वेज कि नॉन वेज?
अ, म जी हाँ। अ, नॉन वेज बिरयानी जो चिकन बिरयानी बनती है ना।
हाँ, म मै मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि मतलब मेरे को खुद नॉन वेज बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, पर आजकल सब कहते हैं ना कि मतलब अब कि वेज बिरयानी भी आ गई है पर वेज बिरयानी वैसे रियल में होती नहीं है तो होती तो वैसे वो पुलाव ही है। पर वही है ना कि कभी ये कहते हैं कि नॉन वेज बिरयानी भी होती है, वेज बिरयानी भी होती है। तो इसकी मैंने ऐसे कोई शंका को दूर करना कहा कि आपको नॉन वेज पसंद है कि वेज पसंद है।
हाँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, वेज बिरयानी में भी अ, यहाँ पे हमारे घर में अ, मैम, मेरी मम्मी अ, ये जो मशरूम बिरयानी होता है ना वो वो बनाती है। हाँ जी वो भी मुझे बहुत पसंद है।
हाँ।

हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
हाँ वो सेवइयाँ वाला बहुत अच्छा अ, बनता है हमारे घर में। जी, जब जब भी
वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। मतलब मैं मिठाई नहीं खाती हूँ इतनी, मुझे मिठाई नहीं उतनी अच्छी लगती खाने में मुझ
जी, जी। जी। मतलब हाँ, हमारे घर में भी जब भी अ, मतलब हाँ।
रबड़ी हो गई, दूध से तब खीर हो गई, ये सब चीजें। ये घ घर में रहके घर वाली नहीं अच्छी लगती है। मैं बाहर से ये खा ही नहीं सकती। हाँ, वो शादियों वग़ैरह में जाएँ या खाने, वो तो होता ही, है ना? सब कुछ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ले लिया। पसंद होती है मुझे। अपना बता रही हूँ मैं मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है मतलब पता नहीं ये ये क्या पता कब से बनी हुई हैं? वो तो ये है ना कि हमने खुद अपने घर में या अपने हाथ से बनाई है। तो हाँ चलो थोड़ा-बहुत ज़्यादा खा भी लिया तो कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा। पर गिल्ट भी नहीं होता की अब मई खुद बनाती मतलब बाहर से नहीं खाई।
अच्छा। जी, जी। अच्छा। जी, जी, जी। बिल्क जी। अच्छा, हाँ। बिल्कुल। जी।